Das freut mich doch, dass es dir sehr gut geht. Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich, äh, hatte heute, äh, nur so einen kleinen Downer, als ich, äh, völlig umsonst zu meinem Diabetologen gefahren bin. Ansonsten, äh, äh, ist alles ganz gut. <chuckles> Ich kann mich nicht beschweren.
Hm. Was meinst du mit völlig umsonst, der war gar nicht da, oder <snorts> Wartezimmer voll?
Do n ja, also gut, it das kann ich tatsächlich so jetzt nicht Ne, ich hatte 'n Termin, aber der wurde verschoben, aber mir wurde das dann halt nicht gesagt.
Oh ja, okay, ja das ist ärgerlich. Ja. Das braucht man nicht.
Ja, war ich war ich auch nicht der Einzige. Also direkt der vor mir, der hatte dasselbe Problem, äh, dass der da auch nicht informiert wurde. Und, äh, ja, jetzt hoffe ich nur, dass der Termin, den ich dann nächste Woche habe, äh, zur selben Zeit, am selben Ort, äh, dass der dann wenigstens stattfindet. <chuckles>
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, ja, also, das ist wirklich ärgerlich, ne? Vor allen Dingen, wo wir doch eigentlich alle sowieso ständig erreichbar sind. Aber wenn sich keiner die Mühe macht, einen zu erreichen, dann nutzt einem das auch nichts, ne? Kö
Na ja, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ständige Erreichbarkeit gilt nicht für mich und die haben versucht, mich anzurufen. Ich bin nur einfach nicht rangegangen. <chuckles>
Ah, okay. <laughs> Ja, dann sieht die Sache natürlich anders aus.
Aber sie hätten mir das ja sie hätten mir das ja aufm AB sprechen können oder, äh, 'ne Mail schreiben können. Dann n n ich reagiere nicht, wenn man mich anruft. Das mag ich gar nicht.
Mhm. Ja. <laughs> Ja, das kann ich verstehen. Hm.
Also, wobei das es es kam auch noch dazu, dass sie's versucht haben, äh, als ich noch geschlafen habe. Also, so ist's, ne? Das kommt noch dazu. Ich kann nicht rangehen, wenn ich nicht wach bin.
Mhm. Ja, okay, ne, das ist klar. Ich ich dachte, die hätten's erst gar nicht versucht und, äh, das ist dann natürlich auch noch ärgerlich. Aber ansonsten glaube ich, Ärzt A Ärzte oder Arzt Praxen dürfen auch nicht unbedingt, äh, Nachrichten hinterlassen, weil das könnte ja jemand anderes abhören und, äh, sie dürfen wirklich nur ganz allgemein was sagen.
Hm.